Ờ, xin chào bạn!
Xin chào bạn!
À, xin chào bạn, rất vui khi được gặp lại bạn! À, thì, ừm, hôm nay thì chúng ta lại nói về một cái chủ đề đấy là chúng ta thường làm gì trong thời gian rảnh. Đấy, bạn biết không, đôi thi mình cảm thấy là đi làm việc rất là căng thẳng, mệt mỏi luôn, đều như kiểu là mình đang chạy đua với thời gian ấy. Lịch làm việc kín mít ừ, lúc nào cũng phải làm, cái gì cũng phải trách nhiệm này, deadline chồng chất luôn, đến cuối ngày hay cuối tuần thì mới có có cái thời gian rảnh để mà mà mà lao vào, à, để để mà tham dự một cái gì đấy m mình yêu thích. Thì mình mình muốn hỏi bạn là trong cái bối cảnh là ai cũng bận như thế này thì liệu thời gian rảnh có giữ được cái giá trị thực sự của nó nó hay không? Và làm thế nào để chúng ta có thể tận hưởng được nó một cách có ý nghĩa? Và thời gian rảnh bạn thường làm gì?
Đúng vậy. Ừm, đối với mình thì, ờ, có những cái ngày, kiểu, có những cái, ơ, thời gian vất vả làm việc vào ban ngày, thì mình sẽ thường dành vào buổi tối, thì, ờ, những cái lúc buổi những cái lúc buổi tối đó thì mình sẽ, ờm, thường có những cái hoạt động giải trí riêng. Vậy á, ờ, nó sẽ chia thành hai kiểu, một là hoạt động, ờ, giải trí, trong nhà, hoặc là hoạt động giải trí ở ngoài ừm, ừm. Thì nếu mà xét về, ờ, những cái hoạt động trong nhà thì mình sẽ thường lựa chọn những cái việc như là xem phim, hoặc là học sách, ừm.
Ừm. Ờ, chính xác! À, thế hả? Ồ. Xem phim, đọc sách, ờ, chính xác, mình cũng thường hay làm vậy. Ờ, xem phim, đọc sách ừ.
Ờ, thú thực với bạn thì thú thực với bạn thì mình cũng là một con, ơ, mọt sách với mọt phim, thì mình rất là thích, ờ, tìm hiểu về phim ảnh và về văn chương, thì ờ, ừm
Ờ, thế hả? Ô! Bạn học cả về văn chương luôn đấy hả? Con trai lại thích về văn chương, r rất là hiếm luôn! Mình nghĩ con trai lại thích, kiểu là, truyện, à, trinh thám hay là truyện viễn tưởng, hay là cái gì đó cơ.
Đúng rồi, mình mình biết một chút về văn chương. Ừm hứm. Thì, ờ, mình, kiểu, mình là người open-mind, tâm trí mở ấy, ừ, thế nên là mình rất là chịu khó tìm tòi những cái, ờ, thể loại mới.
À, thế hả? Ừ. Thế hả?
Ờ, ừm hứm, ờ, v và nếu mà xét về phim ảnh thì hiện tại thì mình hay xem những cái bộ phim, ơ, dài, phim, ơ, phim ảnh, phim kiểu, phim chiếu rạp ấy.
À ủa? Ờ, là phim, à, phim chiếu rạp chim phim chiếu rạp nhiều tập ấy nhờ, có nhiều phần đấy hả? Ờ.
Được. Kiểu, phim cinema á, ờ, ấy, thì, ờ, gần đây thì mình hay xem, ơ, phim của cái ông đạo diễn người Mỹ tên là Quentin Tarantino.
Ờ, thế hả? Ờ, phim phim tên là gì vậy bạn?
Ờ, cái phim, ơ, mới đây mà mình hay xem của ông ấy thì dịch tên tiếng Việt dịch ra là, ờ, Những Con Chó Hoang.
Ồ, thế à? Nội dung rất là trừu tượng luôn đấy.
Ờ, thực ra nội nội dung thì nó cũng không không trừu tượng lắm đâu, chỉ là tên phim nó nghe nó hơi buồn cười thôi. Ơ, bộ phim đấy thì, ờ, nó kể chuyện một cách nó không tuyến tính cho lắm, tức là nó sẽ đặt cái kết phim lên đầu phim, và cái mở đầu phim xuống cuối phim, tức là mục đích mục đích cái cái cách kể chuyện như thế là để khiến cho người xem không bị không bị nhàm chán. Tức là ng tức là sau khi người ta biết được cái kết trước thì người ta sẽ muốn xem tiếp để người ta biết là tại sao nó lại cái kết như vậy?
À, thế à? Ờ. Ồ. Ồ, thế hả? À. Đúng, đúng. Ờ, chính xác, chính xác. Chính xác. Thế còn những cái sở thích ở ngoài trời như bạn vừa đề cập ấy, thì là bạn sẽ làm gì?
Kiểu như thế. Ờ. Những c sở thích bên ngoài trời thì mình cũng, ừm, mình cũng đơn giản thôi, thì mình cũng sẽ, ơ, có thể mình cũng sẽ đi, ơ, đi ăn, đi xem phim chiếu rạp chẳng hạn ừ, kiểu như thế đúng vậy, đúng vậy, hoặc là ngoài ra ngoài ra cái hình thức giải trí đấy thì mình cũng tham gia một số cái hoạt động thể thao, như kiểu là chạy bộ hoặc là chơi bóng rổ với bạn bè.
Bên ngoài á ừ. À, đi ăn, đi gặp, ờ, đi gặp bạn, coi phim ồ. Ừm, chính xác, chính xác! Mình cũng là người cực kỳ là thích thể thao luôn. Thời gian rảnh là mình, à, giả dụ như là buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật ấy, nếu mà có thời gian rảnh thì mình sẽ đi chạy bộ quanh công viên khoảng mấy vòng đấy, sau đó là về, à, ăn cơm. Còn nếu mà nếu mà không có thời gian rảnh, ví dụ như là nếu hôm nào mà tan tầm về tầm 5:30-6:00 thì mình sẽ ở nhà tập yoga, bạn biết bộ môn yoga không?
Đó, mình mình biết khá là nhiều.
Ờ, đấy, đấy, mình hay trải cái thảm xong đó tập qua truyền hình ấy, tức là tập qua cái cái mấy cái video ở trên mạng ấy.
Ừm, mình mình hiểu cái cái đấy rất là hữu ích đấy, rất là hữu ích.
Ừm. Ừm. Vậy là mình ngồi văn phòng nhiều mà, cho nên là gân cốt của mình không được giãn được, mình mình thường hay tập những bài giãn cơ hoặc là giãn gân ở trên yoga lắm.
Ừm, mình mình thấy mình thấy cái cái phương pháp của bạn khá là hay. Ờ, nếu mà nói về chạy bộ thì không biết bạn có giống như mình không, là, kiểu, mỗi lần mỗi mà lần mình chạy bộ ấy thì mình hay, ơ, mang theo một cái đồng hồ, hoặc là mang theo một cái điện thoại với cả mục đích là để mình đo đo lường xem là cái lần chạy bộ đấy mình có chạy nhanh hơn so với lần cuối mình chạy không ờ, thì không biết bạn có có có áp dụng cái, kiểu, à, phương pháp như thế không?
Ừm. Ừm. Ừm. À, thế hả? Ờ. Ờ, mình mình thì là mình, ờ, không không không áp dụng thành tích vào trong cái việc tập thể thao á, bởi vì là mình mình mình chú trọng vào cái, gọi là, ừm, gọi là, mình không chú trọng đến kết quả. Mình chỉ là muốn, ờ, là là là mình tham tham ờ, tham dự thể dục thể thao để là như một cái sở thích, để là mình tránh xa những cái, gọi là, ờ, công việc hàng ngày thôi, để mà quên đi công việc hàng ngày thôi ừ thì mình mình cũng có chạy, gọi là, mình cũng đo lường, nhưng mà mình đo lường bằng cảm giác. Ví dụ như là hôm đấy hôm nay mình chạy 3, à, 3 vòng chẳng hạn, thì ngày mai mình cố gắng phấn đấu chạy được 4 vòng, đấy, mình cứ tăng dần lên chứ mình sẽ không đo bằng một cái công cụ, ờ, kỹ thuật cụ thể nào.
Tự do. Ừm, mình mình hiểu, mình hiểu. OK. Ờ, mình mình hiểu, mình hiểu ý kiến của bạn, thì thì cái mục đích để mà mình, kiểu, mình đo lường cái, a, quãng thời gian chạy, hoặc là hoặc là hoặc cái thời gian mà mình chạy trong trong một cái quãng đường nhất định đấy, thì mục đích cuối cùng là để mình, ờ, mình xem xem mình có tiến bộ hơn so với ngày hôm qua hay không thôi.
Đó, ừ. Ừm, chính xác! Đúng, đúng, chính xác, chính xác!
Tức là, kiểu, giả sử, à, mình mà chạy hôm nay nhanh hơn hôm qua, hơn khoảng 1-2 phút đi, hoặc là hơn có 30 giây thôi thì mình cũng thấy rất là vui, tại vì là mình nghĩ rằng là cái việc cái việc chạy bộ hàng ngày này ấy thì nó, kiểu, luôn luôn tức là mình chạy càng càng cố định, càng, ờ, càng thường xuyên thì mình sẽ càng tiến bộ hơn ấy. Thì đấy, thì sau khi mà mình đo lường như thế rồi
Ừm. Ừm. Đúng rồi! Đúng, đúng, chính xác. Nó, gọi là, nó nó nó, gọi là, đo lường, ờ, và duy trì cái thói quen hàng ngày của bạn ấy, đúng không? Và mỗi ngày mà mình mà mình một mỗi một ngày mình mình đọc trong cái cuốn sách gì đấy ấy, để duy trì thói quen, nếu mà mỗi một ngày mà mình phải đo lường được mà mình tiến bộ hơn, dù chỉ m một chút thôi, thì mình sẽ, nó gọi là, đ đem lại cái cái, gọi là, cái thành quả ấy, hay là cái dopamine gì đấy kích thích, ờ, để hôm sau m mình tiếp tục mình làm ấy. Cái đấy cũng là hay, cũng rất hay!
Đúng rồi, đúng rồi bạn. À, à. Mình mình hiểu, mình hiểu, mình hiểu cái quan điểm của bạn. Ờ, vậy thì, ờ, giả sử sau khi một ngày dài của bạn nhé, b sau ngày bận rộn dài của bạn thì bạn có cái thói quen nào đó mà giúp bạn thư giãn một cách, ờ, nhanh chóng không?
Ừm. Ừm. Thư giãn nhanh chóng à? Thư giãn nhanh chóng.
Đúng rồi, tức là, kiểu, tiết tiết kiệm thời gian ấy.
Ồ! Tiết kiệm thời gian, thư giãn nhanh chóng. Thì bạn nghĩ sao về cái việc là mình, ờ, đến phòng tập gym, sau đó mình, ờ, mình hoặc là những cái phòng tắm để xông hơi ấy? Mình thấy cách đấy cũng cũng hay và cũng nhanh.
Ờ. Cũng ừm, mình thấy mình thấy ý tưởng đấy khá khá là hay đấy!
Đó, những cái Đấy, nó sảng khoái người mình ngay lập tức luôn đấy, mình thấy là rất là nhanh. Vì nếu mà mình bạn được tắm, ơ, tắm nóng lạnh ấy, ngâm ngâm trong bồn tắm 60 độ, sau đó bạn, ờ, sang những cái bồn tắm nó nó lạnh, ừm, đột ngột hơn ấy thì cảm giác mạch máu của mình n n co giãn liên tục thì mình sẽ được cái cảm giác cảm giác đỡ mệt mỏi ngay lập tức. Đấy là theo mình, thế không biết là bạn có những cái phương pháp nào hay hay hơn không? Hay là hay là bạn thường làm gì?
Mình, ờ, mình cũng có một cái phương pháp riêng của mình, nhưng mà nó hơi mang tính đặc thù, nó sẽ liên quan đến âm nhạc. Ờ, mình thì, ừm, nghe nhạc là một phần thực ra mình cũng là một người biết, ơ, chơi cả piano với cả guitar, thì, ờ
À, nghe nhạc hả? À. À a, thế à? Ồ, mình mình cũng cũng trước là mình có tập ukulele thì phải, đó, ukulele, ờ, đàn bé bé thôi, nhưng mà mình mình mình không không có năng khiếu lắm, cho nên là mình cũng thỉnh thoảng mình mới tập.
Ừm. Ukule à, một dạng đàn dây, đúng không? Ừm, mình biết, mình biết, mình biết rồi, biết rồi. À, thì đúng rồi, cái đấy thì mình chơi thì cũng rất là lâu rồi, tính đến bây giờ là cũng là khoảng 10 năm rồi, biết biết chơi mấy cái bộ môn đấy ừm, tức là mình học mình học từ nhỏ, mình học từ nhỏ, ừm, thì, à
Ồ! Bạn chơi được nhiều chưa? Ô, 10 năm? À, rất hay! Ồ, rất hay chứ!
ừm, thì cái, a, thì cái sở thích, cái, á, sở thích riêng đấy của mình thì, ờ, mình hay áp dụng vào mỗi lần là, kiểu, giả sử mình, ờ, mình ở trong nhà nhé, mình làm xong những cái, ờ, assignment, những cái nhiệm vụ xong rồi thì mình hay lôi mấy cái, a, đàn guitar ra mình đánh một lúc, à, chơi những cái bài nhạc, ờ, đơn đơn giản, thì mỗi lúc ừm.
Ừm. À, rất hay, rất hay. Ồ, thì mình mình nghĩ là cái đấy hay đấy, cái giải tỏa căng thẳng ngay lập tức cũng cũng rất là hay. Nhưng mà không phải ai cũng cũng có thể làm được, đúng không? Bởi vì là bạn cũng đã chơi được 10 năm rồi, còn mình thì mình chưa biết gì về âm nhạc.
Đúng rồi, đúng rồi, thế khi Đúng rồi. Đúng rồi, thì cái cái âm nhạc, khía cạnh âm nhạc đấy thì thì, à, có thể bạn cũng không cần phải năng khiếu lắm đâu, bạn chỉ cần, kiểu, kiên trì thôi, thì, à, bạn có thể nắm đúng đúng rồi, thì bạn có thể nắm được những cái cơ bản trong cái âm nhạc đấy, và thì mỗi lần chơi x nhạc xong thì mình cảm giác cũng rất là sảng khoái, cũng rất là giải tỏa, ừ, thì tại vì là đúng rồi, tại vì trong lúc nghe nhạc à, hát á? Có, mình cũng
Ờ, kiên trì, đúng không? Mỗi ngày tập được một chút. Ừm, giải tỏa sảng khoái. Thế bạn có hát bạn có hát không ừ, giả dụ như vừa đàn vừa hát ấy?
có, mình cũng, ơ, biết đệm hát, mình cũng biết đệm hát kha khá.
Không, ý ý là mình bạn có hát thành tiếng luôn không ấy? Hay là chỉ đánh chơi nhạc thôi? À, có hát luôn hả? À.
Có. Có, có. Hát và đệm hát mình làm được cả hai, mình biết cái đấy.
À, ờ, ờ, cũng rất là hay! Ơ, mình thấy nhiều người người ta, ừm, hát karaoke ấy bạn, nó cũng là m một liệu pháp giải tỏa căng thẳng rất là hay, nhưng mà mỗi tội là nó nó hơi làm phiền hàng xóm một tí.
Ờ, đúng rồi. Ờ, đúng rồi, thì hát karaoke thì nó cũng có cái hai mặt, thì thứ nhất là những người tham gia thì được một cái một cái chầu, gọi là, chầu vui vẻ, chầu sảng khoái các thứ, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới người khác.
Ờ. Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng.
<laughs> Ờ, nhà mình thì cũng, ờ, ở cạnh, ờ, một cái khu karaoke, thì đôi khi vào ban đêm thì cũng hơi hơi khó ngủ, mình thì rất là hiểu, mình rất là hiểu cảm giác bị làm phiền, ờ.
Đúng, công nhận. À, thế à? Hồi đấy c Ừ. Thế mà bây giờ mình mình biết là có một số cái mô hình karaoke, như kiểu là, họ karaoke box ấy, có hai người vào hát thôi ấy, thế cũng là cũng là một cái cái, kiểu, hay đấy nhỉ? Không biết đi bạn đi cái những cái đấy chưa, mà nó có mắc tiền không? Bạn có biết về về những cái đấy không? Mình thấy bạn trẻ bây giờ đi
Ừm hứm. À. Ờ, cái đấy thì Ờ, mình có thi có, có, mình mình có đi ơ, tức là mình mới, ờ, thỉnh thoảng những lúc rảnh thì mình mới, ơ bạn gái mình thì cũng hay thử vào trong mấy cái Music Box đấy, à, thì, ừm, thì trong đấy nó cũng khá là nhỏ, nhỏ nhắn xinh xinh, nó như một cái phòng, ừm, cái phòng cà phê phin ừ, đúng rồi, rồi, thì trong đấy thì nó sẽ có mấy cái tường cách âm, thì khi mà mình hát thì nó sẽ không gây ổn ra đâu bên ngoài.
Ừm. À, music box, OK. Ừm, phòng hát bình thường, nhỏ nhỏ, ờ, thế à? Cũng rất hay. Đúng rồi, đấy, những ai mà mình nghĩ là căng thẳng thì có thể là vào trong đấy hát một vài bài, đi ra, thì cũng cũng hay ấy chứ nhỉ? Nó cũng không làm phiền ai, thay vì mà mình ờm, ừ.
Ừm. Ừm. Nhưng mà cái đấy nếu ơ, nhưng mà nếu nhưng mà nếu mà cái đấy nhá nếu đi một người thì nó sẽ hơi chán, nhưng mà mình nghĩ là ít nhất là nên đi với hai người trở lên thì nó cũng thú vị hơn.
Ừm, đúng, đúng, đúng, chính xác.
À, vậy thì, ờ, mình cũng có một một, ư, một câu hỏi dành cho bạn là gần đây thì bạn có đã thử m cái hoạt động mới nào mà bạn chưa tham gia bao giờ chưa?
Đấy. Sao? Ừ. Hoạt động mới mà chưa tham gia bao giờ? Hoạt động tình nguyện bạn ạ. À, à, à, trong lúc rảnh, à, trong lúc rảnh để mình suy nghĩ xem nào. Trong suốt lúc rảnh thì, à, mình thì gần đây thì mình cũng cũng cũng rất là bận, cho nên là mình cũng chưa tham dự một cái hoạt động nào mới hẳn hoi cả. Gần đây thì mình, kiểu như là, có cái phong trào ở trong phường, trong quận ấy, có đi hiến máu hoặc là đi làm tình nguyện thì mình có đi, ờ.
Ừm, hoạt động, ờ trong lúc rảnh ờ, tình nguyện à. OK. Ừm.
Chứ mình là Ừ.
Mình nghĩ là mình nghĩ cậu ấy rất là ý nghĩa
Ừm. Bởi vì là đi hiến máu như thế là là là mình được một cái lượng máu trong ngân hàng ấy, trong ngân hàng máu. Giả dụ về sau, à, người thân, người quen của mình ấy mà có cần cần máu, cần truyền máu ấy, thì bởi vì là mình đã có những cái tín chỉ trong ngân hàng máu rồi, thì những người thân, người quen của mình sẽ không phải bỏ tiền ra mua cái lượng máu đấy nữa. Ừm, nghĩ rất là thiết thực.
À, nó như kiểu một cái, a, đặc quyền hai bên, đúng không?
Ừm. Đấy.
Ồ, mình mình thấy cái đấy ý nghĩa đấy. Rất là khoa học, rất là ý nghĩa.
Ừ. Cái đấy là đâu đấy là nửa năm thì mình đi hiến 1 lần. Mỗi lần thì khoảng là khoảng 350 ml ấy.
Ồ. Mình mình cũng giống bạn, mình cũng, a, hay lên cái viện, à, huyết học máu. Ờ, mình thay vì hiến máu thì mình hiến một cái khác nó tương tự là hiến tiểu cầu.
À, thế à. Ồ, thế à. Ô, là như nào bạn?
Ờ, thực Thực ra mình mình mình cũng thực hồi xưa mình cũng từng hiến máu rồi, nhưng mà sau khi mình biết đến hiến tiểu cầu, thì mình thì hay hay hiến cái tiểu cầu hơn. Thì hiến tiểu cầu thì, à, thì nó sẽ không nhanh như hiến máu đâu. Thì nó sẽ, a, cần một nó sẽ nó cũng, kiểu, cắm một cái dây vào cái chỗ, a, ven máu của mình thôi, nhưng mà sẽ sẽ mất hơi lâu. Tại vì nó sẽ lọc, nó sẽ lọc cái máu, sẽ lọc lấy tiểu cầu ra rồi nó trả lại máu cho mình. Ờ, ừm, ờ, thế nên là hiến tiểu cầu nó lúc lúc mà mình hiến tiểu cầu trong khoang khoang thời gian đấy thì sẽ khoảng 30 phút, nó sẽ lâu hơn hiến máu. Nếu mình nhớ không nhầm thì hồ sơ hiến máu thì chỉ có tầm 5 phút thôi là xong, nhỉ? Rất là nhanh.
À. Ờ. À. À, vậy hả? À, thế à! Ờ, ừ, hiến máu thì mình không không cũng không không nhanh đến 5 phút đâu. Vì cũng cũng khoảng 10-15 phút đấy, nhưng mà nhưng mà mình cái cái trường hợp của bạn mình mình thấy hơi lạ đấy. Bởi vì là, ừm, kiểu như là, mình đang tưởng tượng là một bên tay phải của mình lấy máu xong rồi nó truyền lại ngược vào bên tay trái à, hay như nào?
Ờ, có mười lăm phút, ừm. À, tức là cái cái cái đường cái đường cái cái ống kim đấy á, nó sẽ chỉ có một một cái ống thôi, kh không không phải 2 ống đâu. Cái ống đấy thì nó sẽ, a
Vậy ý của bạn như nào? Ờ, tức là nó lấy ra túi rồi. Xong rồi sao? Nó truyền lại cho bạn kiểu gì?
tức là nó sẽ nó sẽ đầu tiên nó sẽ, a, lấy máu của mình ra nhá. Rồi nó đi qua một cái máy, một cái máy đấy nó sẽ có chức năng là lọc bạch cầu ra.
Ừ. Ờ.
Rồi, tức là nó sẽ vừa lấy xong rồi nó vừa trả lại. Thế nên là nó sẽ hơi tốn thời gian.
À, lấy lấy xong rồi trả lại, đúng vào cái đường đấy luôn.
Đúng rồi, bạn bạn hiểu ý mình rồi đấy. Đấy, thế nên là thế thế nên là hiến tiểu cầu thì lúc nào nó cũng sẽ lâu hơn so với hiến máu. Nhưng mà được một cái là hiến tiểu cầu thì bạn có thể hiến nhiều lần trong một tháng được.
À, à, rồi, rồi, hiểu, hiểu, hiểu. Ừm. À, thế à. Nhưng mà nhưng mà kết kết quả, ý mình mình muốn hỏi kết quả của của cái tiểu cầu ra nó nó màu sắc nó hình như thế nào? Hay nó cũng màu đỏ như máu của mình?
Nếu như, à, bạn nếu mà bạn đáp ứng được cái tiêu chí. Tiểu cầu thì thực ra là nó giống như mỡ, <laughs> màu nó giống mỡ, nó màu vàng vàng.
À, nó đục đục. À, rồi, hiểu rồi, hiểu rồi.
Đúng, đúng rồi. Những cái người khỏe mạnh thì cái màu vàng ấy nó sẽ vàng trong, còn những cái người mà, kiểu, mà, <tsk> gọi là, nhiều chất đạm quá thì nó sẽ hơi vàng đục.
Ừm.
Bạn có thể tưởng tượng ra như thế, nó giống giống như màu của của mỡ ấy. Đấy.
À, chính xác, chính xác. À, bây giờ mình biết. Rồi, ô kê. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã, ưm, tham dự vào cái cuộc hội thoại này của mình nhá. Tạo cho mình một cái cuộc trò chuyện rất là ý nghĩa, và mình hiểu thêm nh rất nhiều điều kiến thức đấy. Ời.
Ờ, mình cũng thế, mình cũng thế. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ, à, trải nghiệm của bạn, à, về cái thời gian rảnh thì bạn làm gì nha.
Ừ. Rồi. Ơi, cảm ơn bạn nhá. Hy vọng sẽ gặp lại. Xin chào.
Chào chào b